Mungkin, eee, berpengaruh juga ya terhadap psikis ya, karena kan seharian tuh cuma males-malesan aja kayak gitu ya, jadinya mungkin, eee, pas mau tidur gitu itu he heeh, kayak gitu jadinya.
Yang kurang gitu kali ya? Tapi kamu pernah coba untuk misalnya kayak seharian nih pagi, siang, sore, misalnya tidak ada kegiatan yang berarti gitu ya, atau mungkin aktivitasnya kecil gitu ya. Terus Kamu mikir kayak tadi nih enggak bisa tidur, kamu misalnya olahraga nih pas malem, pernah gak sampe buang energi, "Wah, harus olahraga dulu!" misalnya ngapain kek, nge-gym kah atau misalnya ngapain gitu pas malem sampai akhirnya bisa tidur? Itu juga pernah ya?
Mhm. Iya. Ya. Eee, kalau kayak gitu sih, eee, gak pernah ya kayaknya, tapi yang aku lakuin biasanya nih, aku, eee, baca, aku baca. Jadi baca buku kayak gitu, itu kan, eee, apa ya, terutama bacanya lewat HP ya, soalnya apa? Kalau baca lewat HP itu kan gampang capek ya, mata capek, terus juga kadang mikir kayak gitu, itu malah itu yang bisa ngebantu aku cepet tidur kayak gitu.
Membaca ya? Oh. Paksa capek biar bisa tidur juga gitu ya?
Mhm. <chuckles>